Ya, işte Ya, bu bir risk bence de. Yani, ben mesela orada kolektif zekâya çok inanıyorum. Yani, insan zekâsının, eee, çok daha yaratıcı ve, işte, onu bir öğretiyoruz tabii ki biz yapay zekâya bir şeyler ama tamamen ona yıktığında gerçekten onun yaptığını da anlamlandırıp kendine dö döndürmek de bir iş, ya. Mesela or orada gerçekten kolektif zekâya ihtiyacımız var. Bir kafamızı çalıştırmamız lazım, yani, o çok net. O bunlar da hep stres kaynağı işte çalışırken iş
Kesinlikle. Hımm. Kesinlikle. <chuckles> İ evet, ya, aslında, işte, belki yapay zekâyı biraz da yanlış kullanıyoruz aslında. Çünkü biz biraz daha yapay zekâyı böyle, eee, biliyorsunuz ege eee, ya Türk milleti böyle şeyi sever, hemen kolaya kaçmayı, pratikliği sevdiği için hazır Aynen, tam olarak <laughs> Aynen burada yapılmış. Orada o yüzden, hani, bize yardımcı olması yerine hemen, eee, hazıra konup onu kullanmayı seviyoruz ama aslında, eee, burada yapay zekâyı hazıra konmak yerine şey olarak kullansak mesela artık yapay zekânın en büyük özelliklerinden biri bence, eee, bilgiyi aramak yerine direkt tek bir program üstünden kullanıp aradığın bilgiyi senin önüne koyabiliyor. "Bak, senin aradığın bilgi bu. Bu bilgiyi kullan." Biz o bilgiyi arayıp bulmak yerine, "Sen bu bilgiyi de al kardeşim. Bu bilgi benim için, benim yerime de kullan. <chuckles> Sen kullan, sen hazırla, en son bana ürünü ver." <chuckles> modunda takılıyoruz. Evet.
Hazır. Burada yapılmışı var. <chuckles> Doğru. Evet. Evet, evet. Ya, işte, şeyi yapmak lazım, hani, eee, ve sen çalışırken diyelim, işte, bir noktada tıkandın, o tıkandığın noktada, hani, stresini arttırmadan, o tıkanmanın içinde boğulmadan orada yardım alabileceğin bir araç hâline getirmek lazım. O zaman, işte, gerçek bir mola olur, yani. Hani, ben düşünmeyi bıraktım, benim yerime başka biri düşünsün. Bu da benim ilk gün içerisindeki molam diyebilirim, yani. Asistan gibi aslında kullanmak. Eee, bir yöneticinin asistanı gibi. Eee, öğreneceğiz zamanla herhâlde. <chuckles>
Hı hı. Katılıyorum. <chuckles> Çok doğru. Haklısın. Evet, evet, yani, burada s yapay zekâ da çok yeni bir konsept olduğu için nasıl her şey zamanla bilinçsizdik. Eee, şimdi bu da zamanla bilinçli bir hâle gelecek kullandıkça, geliştikçe bence yani.
Doğru, doğru.
<chuckles> Eee, seninle sohbet etmek çok keyifliydi. Çok şey öğrendim senden.
<chuckles> Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ediyorum. Gün içinde stresimi azaltmak için daha çok mola vermem gerektiğini hatırlattın bana. Çok sağ ol. <chuckles>
<chuckles> <laughs> Ne demek. Ne demek, rica ederim. Kendine iyi bak görüşürüz.
Sen de iyi bak, görüşmek üzere.